J'aimerais te parler d'un petit problème que j'ai, donc c'est tout récent. Heu, bah en fait, heu, j'ai commencé une, heu, une activité, heu, secondaire. Du coup, j'ai des journées qui sont vraiment bah chargées, hein, pour le coup. Donc, j'ai j'ai j'ai donc 2 emplois, si on peut dire ça comme ça. Et, heu, bah je fais beaucoup d'heures et j'arrive, heu, ben pas à me détendre en fai en fait, après une, heu bah c'est une longue journée, heu, donc qui est chargée. Et vraiment, ouais je suis s j'y j'arrive pas en fait, heu, vu que j'ai enchaîné ben mon travail actuel, heu, en journée, l'activité complémentaire le soir, du coup bah je reste, heu, je sais pas crispé, heu heu j'arrive pas à me détendre en tout cas, et si tu as des conseils bah en tout cas je suis preneur et je te remercie d'avance.
D'accord. Et bah écoute, heu, merci de de d'être venu me me voir pour m'en parler. Effectivement, c'est une heu c'était un sujet assez délicat, dans le sens où, voilà, ça peut créer so une sorte de frustration, de de d'incompréhension de pourquoi tu n'arrives pas à te détendre, heu, au bout après une journée. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ta journée, un petit peu les horaires que tu fais? Est-ce que tu t'octroies quelques petites pauses? Est-ce que, heu, tu tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à ça?
Heu, oui, pas de souci, alors, heu, bah déjà donc, heu, mon travail actuel, heu, que j'ai donc, heu, c en journée, c'est, heu, c'est, heu, donc, heu, business developer, donc, heu, je vais commencer à 9:00, je f ça va être des horaires de bureau, donc 9:00-12:00 et, heu, 13:30 heu, 17:30-18:00. Donc je suis en télétravail, donc sur l'écran, hein, toute la journée, donc sur ma chaise de bureau. Et la seconde activité, heu, bah elle est en fait, j'ai la chance qu'elle soit flexible. Donc, heu, je peux faire 2 heures, comme 4 heures, comme 6 heures et heu heu à n'importe quel moment, en fait. Bon, je le fais en soirée en l'occurrence, mais, heu, c c'est vraiment flexible. Et du coup, ouais ça fait peut-être, heu, ouais une bonne dizaine d'heures finalement de de jours de travail, heu, donc, heu, avec les 2 activités.
D'accord. Je vois, ouais effectivement, tu tu fais des quand même une très grosse journée, hein. Si j'entends bien, heu, 10 heures, voilà, on est quand même sur, heu, sur un sur, heu, 9:00 quand même jusqu'à 20:00-20:30. Donc effectivement, ça peut être des très, très grosses journées, effectivement. Heu, donc, heu, et voilà, je co j j'entends aussi que ça doit un petit peu t'épuiser, heu, moralement, parce qu'en plus de ça, tu me disais que tu faisais du télétravail. Donc, heu, voilà, ça doit être quelque chose qui n'est n'est pas forcément facile! Est-ce que tu peux me dire aussi, heu, ce que tu fais un peu après le travail? Est-ce que, heu, voilà, tu t'octroies une petite pause? Est-ce que tu enchaines directement avec, heu, la cuisine? Est-ce que heu est ce que tu peux me dire un petit peu plus après, heu, si tu as une routine par exemple, après, heu, ton travail?
Mmh. Heu, du coup, bah après, heu tu parles de après des du coup, la de la du 1er travail ou des 2 travails, quand ils sont terminés?
Ouais, les 2 travails, quand ils sont terminés.
D'accord, bah du coup, heu, ensuite, heu, j'enchaîne, du coup, bah je fais à manger, heu, je vais à la douche et après je vais me poser, heu, sur mon canapé, devant Netflix ou devant un match de foot. Et je prends jamais de pause ouais, donc pour l'activité complémentaire.
D'accord. Donc, heu d'accord, OK. D'accord, effectivement. Est-ce que, heu, durant ces heu, donc là tu parlais de matchs de foot, donc tu regardes un écran. Est-ce que tu utilises aussi le téléphone avant de dormir? Est-ce que tu utilises ton téléphone, par exemple est-ce que tu as tu as mmh, la question que je te p que je vais te poser, hem c'est c'est vraiment pour comprendre, hein, c'est pas forcément non, non, c'est pas du tout pour le jugement ou quoi, mais est-ce que tu as une transition entre heu, hem, le moment où tu tu finis ton 2e travail et le moment où tu vas heu heu te faire un petit peu à manger et tout?
Oui, oui. Heu et bah non, en fait. Parce que je vais manger tard, vers 21:30-22:00 et en fait je vais directement, heu, ouais switcher, heu, sur le 2e travail. Donc, heu, bah, en fait, heu, je vais même pas faire de pause, hein. J'ai fini le 1er travail et j'enchaîne avec le 2e. Bon bah les 2 sont sur l'ordi, donc, heu, pratique, parce que je perds pas de temps. Mais, heu, non, je ne prends pas de pause du tout entre les 2 tr heu, les 2 travails.
D'accord, OK. Je te demande ça parce que, comme ça, tout à l'heure quand on parlera tous les 2 de, potentiellement de petits conseils ou petites astuces, bah j'utiliserai ça pour, heu, pour, heu, pour, heu, pour un petit peu développer sur mes idées. Hem, la la question aussi que j'aurais aimé te poser, est-ce que, heu, donc, heu, c'est tu dis tu parlais de vraiment impossibilité à te détendre, tu p tu étais limite un petit peu des fois à culpabiliser, un petit peu à à être un peu, heu, voilà à ne pas comprendre pourquoi tu arrivais pas à te détendre. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Est-ce que c'est des pensées qui obstruent, heu heu, voilà des des des tes tes tâches? Est-ce que c'est, heu, potentiellement le le manque de de de d'exercice? Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus aussi, par rapport à ça?
Mmh d'accord. Heu, je pense que c'est un peu les 2. Heu, en fait, vu que je suis ouais focus, heu, bah sur le 1er, j'enchaîne avec le 2e travail. Donc, heu, bah quand je termine, heu, bah en fait bah j'a je suis encore focus au travail, j'arrive pas à relâcher la pression. Et, heu, ouais, par contre je sens que mon corps il est tendu, bon bah je suis assis 10 heures, hein, quand même, même si je fais du sport le matin. Donc, heu, j'ai un planning de sport, heu, ça, je m'y tiens. Mais finalement, c'est, heu, oua le seul moment, heu, dans la matinée où, heu, je vais faire ma séance de sport 45 minutes, 1 heure. Sinon, ouais je vais enchaîner ben 10 heures, heu, assis, sans compter, heu heu, bah après je suis sur mon canapé assis, quand je mange entre 12:00 et 2 et le soir je suis a je suis assis. Et finalement, oui je suis allongé, heu, bah quand je vais dans le lit et je vais scroller sur le téléphone. Donc, ouais, beaucoup d'écrans et beaucoup de, heu, sédentarité, j'ai envie de dire.
D'accord, donc un environnement finalement qui est assez heu heu en lien avec les écrans, avec, heu, le fait où tu es tu es s tu es souvent finalement chez toi, en fait, heu, c'est ça, heu? Et quand tu fais ton sport, est-ce que tu es tu tu tu t'octroies cette routine chez toi toujours? Ou alors tu vas à la salle, tu vas, heu heu, tu tu vas dehors courir? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette routine sportive?
Heu, sur la routine sportif, bah, de base, heu, je fais je pratique la natation, donc je vais de la natation en compétition, mais, heu, j'avais dû arrêter après parce que j'avais plus le temps. Donc, heu, ouais, donc les séances de sport, c'est chez moi. J'ai aménagé une petite salle, donc c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi et ça m'arrive d'aller, heu, à la piscine, heu, le samedi matin, voir le mercredi matin. Ça m'arrive.
D'accord, d'accord, OK. Bah, déjà ça, c'est très positif. En heu, be franchement, je te de je veux je t'invite à à hem, à essayer de garder cette cette belle routine, parce que la natation, c'est vraiment un sport très complémentaire sur tous les tous les muscles du corps. Ça ça aide vraiment, heu, à une un bon renforcement, avoir une bonne endurance, mais également à faire un peu d'étirements. Donc ça franchement, heu, je te félicite pour ça. C'est vraiment, heu, très intéressant d'avoir cette petite routine, hem, sachant que la natation en plus, c'est un très bon sport, hein, heu, pour, heu, pour tout ce que je t'ai dit précédemment. Hem, la petite, heu peut-être le pe la pe le petit conseil que je peux commencer à te donner: donc tu parlais de qu'il y avait pas forcément de transition entre le moment où tu arrêtes de travailler et le moment où tu tu tu passes un petit peu à cette zone, heu, voilà où tu vas plutôt manger, te reposer. Est-ce que, hem, tu penses que élaborer une petite transition, ça pourrait être quelque chose de pertinent pour toi? Que ce soit par exemple une petite marche, heu, aller, heu, je sais pas, tu sais, sortir vraiment, heu hem, tu sais, avoir ce côté où tu es chez toi, certes, mais p après, heu, ton ton ta journée de travail, sortir un petit peu et revenir pour justement passer à la 2ème étape de ta journée: te reposer un petit peu.
C'est vrai. Merci. Oui. Oui, oui, ça peut être une piste. C'est vrai que je suis, heu que enfin la le week-end je vais sortir voir mes amis, ma famille, mais la semaine, ouais, ça m'arrive des fois de heu et ça j'en ai conscience, hein, de faire, heu, ouais 2 jours, heu heu, ou 3 jours quand je vais pas la natation le mercredi matin, de rester finalement chez moi, heu, en plus avec l'hiver, heu, donc, heu, sans forcément, heu, me balader. Bon après je sais que je ne crains pas le froid, loin de là, mais, heu, ouais non c'est vrai que alors que avant che j'avais, tu sais, cette activité complémentaire, heu, je prenais toujours 30 minutes pour prendre l'air, heu, je faisais vraiment, heu, la fameuse balade même 20-30 minutes. Et là ouais, ça m'arrive de rester 2-3 jours chez moi sans sortir.
D'accord, ouais, effectivement, ça fait ça commence à faire à faire beaucoup, comme tu le dis, hein. C'est c'est quand même 2-3 jours heu heu sans prendre un petit peu l'air. Et et d'ailleurs, heu petite question que j'ai oublié de de te poser: est-ce que heu ta pièce de travail, donc là où tu travailles, est-ce que c'est la même où tu dors, où tu manges? Est-ce que est-ce que tu as tu as i il y a aussi ce côté un peu où, tu sais, tu vas rester souvent dans la même pièce?
Heu, donc, heu, non quand je dors, je donc, du coup, heu ouf! Heu donc, j'ai heu la chance d'avoir un grand appartement, enfin, vu que je vis seul. Donc heu, j'ai aménagé donc la salle de sport, c'est une s où il y a heu tous mes vêtements aussi, donc le dressing. Donc il y a ma chambre aussi, heu, où je dors. Et oui, par contre, heu, le bureau je l'ai mis heu dans le salon, heu, où je regarde finalement le foot, Netflix, heu Donc heu ou ça, oui.
D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que, heu, du coup, heu heu, c' je j'ai j'ai quelque chose qui me vient en tête, justement, par rapport à tout ça. Est-ce que ça t ça t'intéresserait, par exemple, à chaque fois que tu finis ta journée de travail- donc heu là, tu me parlais effectivement, dehors, il fait un petit peu frais, effectivement, ça peut toujours être un peu, heu, désagréable, hein, je te comprends par rapport à ça- est-ce que, heu, du coup, à l'inverse, tu p tu tu penses que ça pourrait être une bonne idée, par exemple, de heu, d'ouvrir les f t alors, à chaque fois que tu fi tu finis ta journée de travail, tu te prends une petite routine où tu ouvres les fenêtres, tu ouvres un petit peu, tu sais, pour aérer un petit peu, renouveler l'air, tu sais? Un petit peu de stress, un petit peu avec, heu, ce que tu ce que tu as à faire, t'allumer une petite bougie, tu sais, une petite ambiance un peu tamisée? Peut-être, heu, changer de lumière, heu heu changer un petit peu, tu sais, peut-être heu heu de housse, te te te mettre dans un petit drap, te change peut-être te faire une petite douche, tu vois? Peut-être, heu tu sais, un truc qui marque une transition, vraiment. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait être, heu heu, faisable, heu, un petit peu plus que la marche, effectivement, l'hiver?
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, si, si ça peut être, heu, faisable. Si j je t'avoue que j'avais pas pensé, heu, parce que après, même si je crains pas le froid, oui, c'est jamais agréable de faire une marche de 30 minutes dans le froid. Mais oui, ouais, les heu ps surtout les lumières, ça peut être sympa, vraiment tamisées selon, heu, bah, même la pro heu quand je fais, heu, donc ma 1re activité qui est mon activité principale, bon, bah, c'est en journée, après heu même tamiser, heu, quand je regarde, heu, le foot, ou Netflix, quand je fais l'a l'activité secondaire vraiment, ouais. Et heu, peut-être que mon cerveau, il prendrait conscience et ça f ça ferait des transitions finalement.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et j'ai même pensé aussi. Après, ça, c'est peut-être plus un peu côté spirituel, mais tu sais avoir ce côté aussi respiration. Respiration profonde, un petit peu, heu, vraiment, heu, histoire de de de de voilà d'avoir, tu tu as emmagasiné toute ta journée de travail et tu te prends peut être, heu, aller 5, 5-10 minutes si c'est possible pour, heu, prendre des grandes inspirations, expirations. Un petit peu, tu sais avec une espèce de lum de musique un peu douce, un peu tu sais, heu, vraiment, heu, côté un peu où comme si, hem, tu avais toute toute toute cette, hem ce stress un petit peu emmagasiné, bah, hop! Tu l'évacues un petit peu progressivement sur 5 à 10 minutes. Est-ce que tu penses que ça pourrait te plaire?
Mmh. Ouais, je pense que ça pourrait me plaire. Parce que, c'est vrai que quand j'ai fini les 2 activités, je sens une tension heu, bon, heu, heu, physique, mais ça, c'est dû à ma posture. Heu, vu que je suis assis. Mais oui, aussi, j'ai de la t une tension mentale, c'est vrai. J'arrive pas à décrocher en fait, heu, heu, bah, des 2 travails. Parce que oui, bah, je suis encore vu que j'étais, heu, en mode entre guillemets, heu, productif, concentré. Et ouais, peut-être que, ouais, faire des exercices de respiration et, heu, peut-être allumer une petite bougie, heu. Ça me permettrait de redescendre tout doucement dans ma routine du soir, chose que je faisais avant finalement. Heu, enfin, je faisais pas les exer les exercices de respiration, mais j'arrivais à redescendre. Et heu, ouais, donc, heu, vraiment ouais, l'exercice de respiration, ça pourrait potentiellement m'aider pour, heu, ouais, vraiment redescendre quand les 2 activités, heu, sont finies. Et ouais, pourquoi pas allumer une petite bougie et les lumières aussi. Je pense que ça peut être pas mal pour faire des transitions, heu, dans mon cerveau. Bah, en tout cas, c'est le fait déjà d'en parler, ça ça me détend entre guillemets, mais tu m'as donné des bonnes pistes et, heu, sur ça, je te remercie énormément, merci beaucoup.
Et beh, écoute, c'était avec, heu, avec grand plaisir et j'ai peut-être oublié peut-être une dernière chose. C'est vraiment d'avoir cet aspect progressivité. Vraiment, ne pas forcément heu t'imposer ça tous les jours. Mais, heu, essayer de le faire petit à petit. Mais en tout cas, je te fais confiance, je te souhaite bon courage pour la suite. Et puis, heu, n'hésite surtout pas à revenir vers moi si tu as besoin.